آه للأسف حصلت معايا ال التيرم اللي فات، التيرم اللي فات أصلًا كنت يعني حرفيًا أنا كنت في أوحش آآ، مستوى في مادة في حياتي كلها، يعني أنا كنت فاكر أنا كنت ساعتها في final، الfinal ده اللي هو آخر امتحان خالص ده اللي هيحدد كل حاجة، وكنت أنا أصلًا أعمال السَنة في المادة دي كنت واقعة خالص، فأنا عشان أنجح في المادة دي كنت محتاج يعتبر أكون شِبه مقفلها، ف فِضِلت عَمَّال أحاول أذاكر وكنت ساعتها في ليلتها وواخد كمان يوم قبليها مذاكرة، يعني أنا ذاكرتها يومين بس، فعَمَّال أحاول ألِم أي حاجة فأنا وِصِلت لغاية قبل الامتحان ب6 ساعات مش عارف أحل حرف، مش عارف أحل في المادة دي حرف مش عارف أحط قلم في الورقة، ف فِضِلت إن أدعي بقى. لأ قبل الامتحان ب6 ساعات بالضبط، يعني لغاية قبل، بالضبط، ما كنتش عارف حتى أحل حرف واحد، ف فِضِلت بقى عَمَّال بقى إيه عَمَّال أدعي واصلي ومش عارف إيه، عشان بس أعرف أنجح، لأن أنا محتاج زي باقول لك مجموع عالي جدًا، فعلًا رُحت بقى الامتحان والحمد لله يعني ربنا يسَّرها معايا يعني ونجحت.
اهم. اهم. اهم. اهم. اهم. تمام. ده قبل الامتحان والّا وأنت في الامتحان؟ إمم. وأنت بتراجع يعني. إمم. تمام. تمام. اهم. <laughs> إمم. إمم. طَب الحمد يعني نزِل عليك الوحي ساعتها يعني. <chuckles>
آه، الحمد لله. <chuckles>
<laughs> طيب. آآ، ممكن تقول لي بقى بعد امتحاناتك عامةً، يعني بتعمل إيه، يعني بتنزل تخرج مع أصحابك والّا بتروّح البيت على طول، والّا يعني بترُوح تلعب على الكمبيوتر، بتعمل إيه عامةً، قل لي إيه أنشطتك بعد الامتحان؟
إمم. إمم. بُص هو والله يعني بتختلف على حسب وقت الإمتحان ده، يعني هل قبليه امتحانات وبعديه امتحانات، والّا هو مثلًا آخر امتحان أو كده، وبرضو تختلف برضو بصراحة كمان على صعوبة الامتحان أو هل فيه
اهم. اهم. لأ أنا عايزك تكلمني على آخر امتحان.
آه. آخر امتحان بقى لأ، بصراحة باحب إن أنا أقعد كده مع نفْسي كده 5 دقايق بعد الامتحان أحاول إن أنا أنسى كل حاجة حصلت في السَنة كلها، أي حاجة ليها علاقة بالمذاكرة أنساها كلها، بحيث إن أنا أعرف أفضّي كل الضغط بتاع الامتحانات اللي أنا أخدته ده، فأقدَر إن أنا بقى أستمتع بقى بحياتي، أي حاجة حصلت في أيام الامتحانات أي درجات نقصِت مني أي أسئلة ما عرفتهاش، كل حاجة أحاول إن أنا أنساها تمامًا وامسحها من ذاكرتي، بحيث إن أنا أقدَر أستخدم الأجازة دي ف يعني بأقصى فترة راحة ممكنة يعني.
اهم. اهم. تمام. اهم. أها.